Oye, cuéntame, ¿cómo creas redes útiles sin saturarte de compromisos?
Pues, creo que, mm, el celular ayuda mucho. <chuckles> O sea, con esto quiero decir Sí, porque, imagínate que tenga yo que estar visitando a todo mundo, toda la semana como para ser amigos y ver que sigo pensando en ellos, y que cuando se me ofrezca los voy a molestar. <laughs> Está un poquito complicado, ¿no?
Sí, superbuena herramienta. Es cierto.
Y la verdad es
Oye, y por ejemplo, ¿cómo te ha funcionado, eh, no sé, el el seguir con tus amigos a partir de los años? O sea, ¿cómo es que los mantienes, o cómo es que te sigues hablando bien con ellos?
Ajá. Pues, ¿te cuento una historia? Yo creo que solamente tengo, mm, como 3 amigos que he podido mantener a través de la historia. Ah. <chuckles> <clears throat> Y con esto me refiero, por ejemplo, tengo una amiga que yo la conozco desde hace veinti 24, años, fácil, ¿eh?, o sea
Ay, muchísimo ya.
sí, sí, yo la conocí cuando yo tenía 14, 15 años, una cosa así, y ella era más grande que yo, eh, o sea, mientras yo fui menor de edad, casi no pudimos interactuar <chuckles> pero, ya cuando fui mayor de edad, pues, coincidíamos mucho en las fiestas y demás, ¿no? ¿Y sabes qué es lo padre? Que nuestra amistad maduró, o sea, pasamos de ser las amigas de del reven
Sí. Ay, wao.
a las amigas que nos apoyamos, y todavía me habla y me dice: "Oye, tengo un vinito tinto aquí, ¿vienes?" <chuckles> O luego yo le hablo, le digo: "Oye"
Qué buena onda. Sí, qué padre.
que padre Pero, me ha ayudado bastante. O sea, cuando yo estuve, tal vez, en una posición un poco más privilegiada que ella, eh, me tocó ayudarla pero, co Sí, pero cuando fue contrario que yo necesité ayuda, o sea, ella estaba ahí. Mira, te voy a contar algo
Qué bonito. A ver, cuéntame.
Eh, me acuerdo que le escribí y le dije: "Oye, ¿qué crees?, que tengo mi refri vacío", y le dije: "Y pues, mi niña ya sabes, ¿no?" <chuckles> Y me dijo: "Ven, te presto, ¿no?" Y y o sea, yo le pedí nada, ¿no? Le pedí 100 pesos, le dije, algo así, le dije: "Te los pago en 1 día, 2 días, ¿no?" Y fue y te
¿Y qué te dijo? Que ella que te fueras a su casa.
No, espérate, me compró una despensa para mi hija.
Ay, ¿cómo crees? Qué hermosa.
Sí. Sí, sí, sí, y aparte me prestó los 100 pesos, ¿no?, y me dijo: "Te los regalo". <chuckles> Entonces, es cuando te das cuenta que las amistades valen un buen la pena, porque, no nada más te conviertes en amigos de, pues de rave, ¿no? De cuando hay vino, cuando hay cerveza, sino te das cuenta que en las buenas y en las malas, ¿y sabes qué pasa? Que con ella no necesito verme diario ni hablarme di
Sí, cuando te ves es como si fuera que siempre se estuvieron hablando, siempre estuvieran en contacto.
Exacto. Ujú. Y justo es esa red, ¿no?, la yo creo que, los amigos cercanos son las piezas que remachan y refuerzan tu red de apoyo, y tu red de contactos. Porque, siempre van a estar ahí para ti y hay que ser recíprocos, ¿no? Hay que estar siempre para ellos cuando se necesite
Es cierto.
porque, pues mira, contactos vamos a crear muchos en el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, me
Sí, pero pues, un buen amigo siempre se tiene que mantener y más cuando sabes que ha estado contigo para las buenas y las malas.
Ujú. Sí, totalmente, totalmente. Pero, es importante, ¿sabes?, que que la gente que vas conociendo en el camino, tratar de ser, pues, de alguna manera honesta y leal, porque, el día de mañana te vuelves a cruzar con ellos y a lo mejor necesitas apoyo, ¿ya? Te voy a contar una historia.
Es cierto.
Llevo 3 empleos <chuckles> en los que me he traído a mis amigos, ¿no? O sea, mira, eh, salí de un lugar, eh, y entré a otro mucho mejor, y yo les dije: "Vénganse conmigo, no sé qué", no me creían, y no me creían, ¿no? Total que cuando un
Ah, osea, para el nuevo empleo.
Para el nuevo empleo, sí, porque, era muy bueno, y una de ellas la despiden, ¿no?, la la corren y me y me habla, o sea, te te digo que teníamos como 3 años de no hablarnos, o sea, agregadas en el Facebook
Ah, muy bien, sí.
pero, sin hablarnos, ¿no?, a lo mejor un like, un un
O sea, solo veían como lo que le pasaban a la otra solo por el por Facebook, por las historias o las publicaciones.
Exacto. Sí, correcto, entonces pero, un día me escribió y me dijo: "Oye, ¿qué crees?, que, pues, me pasó esto", dije: "No, puede ser, ¿cómo crees?". Y me dijo: "Oye, ¿tienes oportunidad en tu trabajo y demás?" Y le dije: "Claro que sí," ¿no? Y entonces, yo la recomendé, obviamente la, o sea, la empresa sí toma mucho en cuenta que sea un recomendado, pero, también es por sus propios méritos, ¿no? O sea, tampoco le voy a decir: "Ay, por mí entraste, ¿eh?" <chuckles> Y ella tenía esa idea. Ella tenía esa idea, y yo le dije: "Para nada, quiero que sepas que tú entraste por tus propios méritos, hice lo que me tocaba, de recomendarte, de pasar tu currículum, de hablar con la de recursos. Esa fue mi parte porque, pues, te aprecio, ¿no? Y te quiero"
No, qué bueno, sí.
"pero tú, brillaste por tu talento". Sí, y creo que también eso es importante, ¿sabes? No hacerle sentir a la otra persona que te debe la vida, ¿no? <chuckles> O sea, se vale ser honestos y porque, es un trabajo en equipo, y de eso, yo creo que se trata las las redes de contacto, las redes de soporte, que
Pero lo demás, fue lo que tú hiciste, sí. Es cierto.
pues que, puedes confiar en el otro, ¿no?, el que le pides un favor, el que te está apoyando también, o el que tú le estás haciendo el favor a la otra persona.
Es verdad, o sea, que también se sientan como que están haciendo su su parte pero, tú también los ayudaste, pero, qué bonito que, o sea, por ejemplo, lo que me contaste de tu amiga, que te haya apoyado en ese momento, porque, sabía que, o sea, tú la habías apoyado antes, pero tú en ese momento necesitabas y que ella te haya apoyado de esa manera, qué padre, o sea, contar con personas así, porque, son como amistades que estás como
Sí.
conservando, como si fuera una plantita como regando todo el tiempo y que en algún momento, pues, va a dar los frutos. Qué padre.
Ujú. Sí, totalmente, la verdad es que yo creo que después de eso la quise más. <laughs>
Ay, sí, pues, es que sí. Esas pequeñas acciones.
Y te cuento que somos bien diferentes. Sí, por supuesto, somos bien diferentes. Ella, pues, trae otra visión y yo tengo otra visión, pero, pues, nos juntamos y algo que hemos tenido como en cuenta es el el quec somos tan diferentes pero, con ambas tenemos como que la misma mentalidad, eh, con ganas de crecer y demás. Entonces, yo creo que eso nos ayuda a coincidir, ¿no? Y que te digo que, pues
Es cierto, como que tienen puntos todavía en común.
Ujú. Y te digo que maduramos nuestra amistad con la edad, o sea, yo yo te puedo contar de fiestas en las que perdimos hasta zapatos, ¿no? Pero, <chuckles> pero después ahora, pues, madres, criamos juntas, nos pasamos consejos, o sea, cosas así es bien in bien increíble. Y luego, por otro lado, tengo otro amigo
<chuckles> Sí.
que igual a él lo conocí. No tengo tanto, bueno, sí tengo mucho de conocerlo, yo creo que han de ser como unos 8 años, pero, no tanto como el de mi amiga. Y, mm
Ah, muy bien, sí.
y te cuento que a él lo conocí en un trabajo en donde yo estaba, y también cuando lo despidieron, <chuckles> porque, despidieron a todos del mismo trabajo, ¿verdad? Entonces cuando lo despidieron, me lo traje a otro lugar a donde yo estaba trabajando, igual lo recomendé y todo y se quedó. Sí, yo yo soy así, ¿no? Porque digo, no sé el día que a mí me toque, y, de hecho, 1 de mis trabajos fue por recomendación igual, entonces, como a mí me lo hicieron
Ay, qué padre, qué bueno. O sea, como que te apoyaron, y tú también estás apoyando a ellos.
Ujú. Exacto, es como una cadena de favores, ¿has visto la película así de yo te hago un un favor y tú haz otro favor, y así vas recomendado, ¿no?
Sí, no, y que tú estás ayudando a otra persona y la otra persona a otra, y entonces, en algún momento, de quien menos te esperas puedes recibir el favor. En el momento que menos esperes, y puede ser en la situación que a veces ni siquiera sabes quién fue la persona, pero, yo creo que pudo haber sido alguien que tú ayudaste en algún momento y se te regresó el favor.
Sí. Totalmente y, mira, co con él, por ejemplo, algo que pasaba, mm, eh, pues, a lo mejor, mucho durante un tiempo es que cuando yo vivía en otra ciudad y necesitaba venir a Ciudad de México por, em, trabajo yo siempre llegaba con mi hija, ¿no? O sea, yo, o sea, mi niña mi niña está chiquita, entonces, pues, para donde yo voy va ella, ¿no? Aunque falte la escuela, ni modo, pero, juntas siempre. Entonces, eh, él me abría su departamento y me decía: "Mira, yo tengo que irme con mis papás, pero, esta es tu casa y quédate", ¿no? <chuckles> Y entonces, yo me quedaba con mi hija ahí para que no nos fuera
Sí, qué bueno. Ay, qué cool. O sea, te ayudaba para todo, ya no tenías ni que pagar hotel ni nada.
Exacto. Y a veces sí estaba ahí él y y decía: "Oye, que tu nena se vaya a dormir a la recámara, y tú también vete con ella, y yo me quedo aquí". Yo decía: "No, ¿cómo crees?" 'No, sí, córrele, vete, ¿no?'". Este, se fue ahorita se fue el año pasado a Perú y me habla y me dice: "Oye, les traje varios recuerdos de Perú". Y yo así de: "Ah, gracias", ¿no? Y y y a mi hija, ¿no?, le le trajo sus peluches y todo de de alpacas y todo. Acaba de venir de un viaje que hizo por Europa.
Ay, qué bonito. O sea, sí se estiman bastante.
Sí, o sea, está como ahí y creo que esas son las amistades que, aunque no frecuentes, de repente un mensaje de vez en cuando por eso digo, el celular es importante, porque, sabemos que estamos ocupados. Eso es
Es cierto.
eso, sea una regla y y aplica para todos, ¿no? Estamos ocupados, pero, de repente un mensaje de: "Oye, me estaba acordando de ti y quise saber cómo estás, ¿no?" Ya o sea, ya eso ya reafirma, eh, que sigues presente aunque estés lejos.
Así es. Y, por ejemplo, ¿tú cómo le haces para tus amigas que tienes ya tiempo sin verlas o sin saber de ellas? Como justamente ahorita lo que me dices del mensaje, o sea, como para saber que, pues, siguen en contacto, como para saber que estás ahí todavía para ellas, o ¿qué es lo que haces para como reafirmar esa amistad?
Yo ocupo mucho el tema de los mensajes, de repente, de WhatsApp, pero también, eh, ya no soy tanto de redes sociales. La verdad es que estoy superocupada, pero cuando tengo esos 5 minutos de ocio, sí sí me meto y así veo sus fotografías y se las comento. Porque a veces es importante comentar, ¿no? Y mm, yo sé que, bueno, a mí me ha tocado, luego yo siento esa impresión en que a veces posteas algo y la gente como que a propósito no le da like, ¿no? <chuckles> Y son conocidos.
Sí, pasa a veces. Sí, es cierto.
Y yo procuro que si suben así, de: "Ay, hoy me fue superbién y no sé qué", es dejarles un mensaje. Me da mucho gusto que te haya ido bien, ¿no? Em. Cuando suben fotos de sus hijos y demás, <chuckles> yo sé que a veces es supertedioso, ¿no? Pero lo suben porque ellos se sienten orgullosos de sus hijos. Yo me siento orgullosa de la mía, pues, claro que ellos se sienten orgullosos de los suyos. Entonces, yo les pongo el like porque, ¿sabes qué? No me molesta ¿no? Habrá personas que digan: "Ay, ya dejen de subir", pues bueno, quítala de tu de tu muro, ¿no? <laughs>
Son cosas que les gustan y son cosas que ellos disfrutan.
Y me parece perfecto y yo me pongo en su lugar y y y les pongo ahí su like y qué grande está tu hijo, que qué grande está tu niña, y yo sé que el día de mañana que necesitemos coincidir, vamos a estar ahí para apoyarnos, ¿no? Porque eso pasa mucho.
Sí, es cierto. Qué bueno que pienses de esa manera y, o sea, la verdad es que qué padre que también ayudes a tus amigos porque, pues, simplemente no sabes cuándo Te digo, la vida puede ser así como un bumerán, que tú mandas el bumerán, y no sabes en qué momento se te vaya a regresar. Así como cosas buenas que te ha pasado, pero, pues, también hay gente que lo utiliza para mal, y que tengas también esta bonita red de apoyo, o sea, que tus amigos te estiman, que tú estimas a ellos, y, por ejemplo, ahorita lo que me dijiste de del chico que fue a Perú, o sea, que el trajo esas cosas en los recuerdos. Qué padre que se acordó también de ustedes.
Ujú. Claro, porque imagínate, viajas, vas supergastado, vas con la maleta de regreso cargadísima, y, pues, esos 3 segundos que le tomó en pensar a quién le iba a llevar recuerdos, pues, a lo mejor yo ni lo haría, ¿no? <laughs> A lo mejor yo estaría más ocupada en que no se me pierdan las maletas, que ver a mi hija en dónde está. Entonces, entiendo que es un esfuerzo extra pensar qué vas a llevar para regalarle a tu amigo, a tu amiga, equis persona, ¿no?
Es cierto.
Y, eh, en el tema, por ejemplo, del trabajo, probablemente no es que me haya haga yo amiga de mis jefes, pero sí he hecho con algunos muy buena mancuerna que al final me resulta útil porque siempre es como: "Hola, ¿cómo estás? 'Bien'. Oye, fíjate que estoy haciendo este proyecto, si te hablan para pedir referencias, échame la mano. 'Sí, claro, cuenta con ello,'" ¿no? O sea, también es como importante, eh, hacer ese vínculo con otras personas con las que laboraste, no nada más de amistad, sino que, pues, conviviste profesionalmente, porque ellas tienen un punto de vista diferente al tuyo y te pueden apoyar.
Es cierto. No, y puedes aprender también de ella, o sea, es como que, así como dices, puede ser tu jefe o puede ser alguien que tenga como un puesto mayor a ti, pero siempre puedes estar aprendiendo y no sabes en en cualquier momento vayas a necesitar de ellos y también te vayan a enseñar.
Exacto. Sí, exactamente, y a lo mejor hasta ellos llegan a una empresa diferente y te dicen: "Oye, fíjate que yo traigo este proyecto, estoy pensando en ti, ¿por qué no vienes?" Y, pues, uno dice: "Orale, ¿no?" Pero justo es el tema de de repente hacer pequeñas apariciones, eh, y y decir: "Ey, ¿cómo estás?", ¿no? No nada más el de llegar y, eh: "Oye, necesito", sino siempre, siempre hacerse presente con una preocu una preocupación o un interés genuino porque, pues, también se nota cuando es falsa la cosa, ¿no? Pero
Y también se siente, se siente cuando también no estás al pendiente de la gente y solo los buscas como para buscar el favor o buscar algo más, es cierto.
Exacto. Entonces, pues mira, me ha funcionado hasta el momento. Hay cosas que voy puliendo y aprendiendo porque siempre relacionarse con las personas puede ser un poco complejo. Es fácil con las que conoces, pero de repente un poco más complicado con las nuevas. Pero, pues, siempre hay que ser honesto, leal, y y genuino.
Así es, es lo más importante. Oye, pero gracias por todo lo que me contaste, qué bonito que seas también tan agradecida y apoyes a tus amigos. Qué padre, muchas gracias por toda esta plática.
Gracias a ti, me gustó mucho. Que tengas buena noche, hasta luego.
Igualmente.